Ơi, bạn ơi. Mình á, thì cũng gần cuối năm rồi nè. Và mình thì cũng đang có một cái, gọi là, một cái lịch trình cho một cái chuyến đi du lịch vào cuối năm của mình. Đó, thì sau ừ, sau một năm làm việc, thì chắc chắn là cái việc mà được đi du lịch đến một cái nơi này, nơi kia thì nó thực sự nó rất là vui và nó rất là, ờ, hào hứng, đúng hông nè? Đấy, thì chính vì vậy thì mình cũng đã chuẩn bị cho cái chuyến du lịch này nó cũng khá là, gọi là, kỹ càng. Tại vì mình đi với bạn gái của mình mà. Đấy, rồi mà cái vấn đề ở đây thì nó nằm ở một chỗ như thế này. Có nghĩa là bản thân của mình á, thì, gọi là, rất là thích khám phá. Tại vì đi du lịch mà, thì đến một cái nơi mới, một cái, gọi là, một cái tỉnh thành mới, một cái khu vực mới, thì cái việc, gọi là, ờ, khám phá những cái điểm vui rồi cũng như là, ờ, những cái nét đẹp hay là những cái văn hóa ẩm thực rồi này nọ của ở cái nơi, vị trí đó thì đó là cái điều mà nó luôn thôi thúc mình. Đấy, nhưng mà nhưng mà bản thân mình á, thì đi với bạn gái mình thì bạn gái mình cũng với cái tâm thế là muốn đi du lịch với, gọi là, ờ, cái hơi hướng được là nghỉ dưỡng. Có nghĩa là đi để mà, gọi là, ờ, quên đi những cái công việc cũng như là những cái áp lực về công việc đó. Đấy, nên là chính vì như đó thì nó nó khiến cho mình, kiểu như là, cũng không biết là cân bằng như thế nào giữa cái việc là, ờ, vừa đi du lịch để mà, ờ, có cái thời gian nghỉ dưỡng cho nó hợp lý, và vẫn có thể là có được cái thời gian mà khám phá những cái điểm mới, những cái sự mới lạ ở những cái nơi mà mình đến đó bạn. Đấy, nên là mình cũng đang khá băn khoăn về chuyện đó. Hy vọng là bạn có thể là giúp mình trong cái trường hợp này nha.
Ờ! Vậy tuyệt quá. Đúng rồi. À! Ra vậy. Mình hiểu. À! Ra vậy. Ừm, mình hiểu. À, nghe có vẻ bạn kể ấy thì nó cũng là một cái tình trạng hơi bị khó cân bằng ấy, đúng không? Như bạn đi du lịch với bạn gái bạn đi, đó, mặc dù nghe là cũng có vẻ là một cái chuyến đi để nghỉ ngơi, du lịch khá là mơ ước đấy, nhưng mà bên cạnh đấy, khi mà hai người có những cái nhu cầu khác nhau, một người thì, gọi là, muốn nghỉ ngơi thôi, một người thì lại muốn đi khám phá hay đi du lịch ấy, thì đôi khi là cũng phải có một cái sự cân bằng, có một cái sự thỏa hiệp để đạt được một cái điều ở giữa. Nhưng mà mình muốn hỏi một chút nha, là không biết ấy là với cái chuyến du lịch này thì bạn dự định là đi trong khoảng bao lâu, và liệu bạn đã có những cái ước tính về những gọi là cái địa điểm mà bạn muốn đi chưa?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình á thì, à mình thì dự định á là cái chuyến đi này của mình sẽ kéo dài trong khoảng 3 ngày và 3 đêm. Đấy, và mình thì cũng đã lên những cái, gọi là, những cái kế hoạch cụ thể cho những cái địa điểm mà để mình có thể là đến tham quan rồi, ví dụ như là những cái vườn dâu nè, hay là những cái, gọi là, những cái quán cà phê mà có những cái không gian, những cái view đẹp đó bạn. Đó, thì bản thân mình là thích cà phê cũng như là thích ngắm cảnh đẹp và chụp ảnh, đó, nên là mình cũng có cái tâm thế, gọi là, à, muốn lựa chọn những cái nơi mình đã có cái view như vậy, có cái không gian như vậy để mà, à, có thể có những cái cảnh đẹp, những cái bức ảnh đẹp để mà lưu giữ. Ví dụ như khi tới kh mình về thì mình cũng có cái mình ngắm lại, đúng hông nè? Đấy. Thì, ờ, chính là đi cái lịch trình thì mình cũng đã đưa có một cái lịch trình nó rõ ràng rồi nè. Rồi kể cả là, ờ, về một phần về cái, gọi là, ờ, cái thời gian thì mình cũng gần như là mình phân bố rõ ràng cái cái cái cái, ờ, điểm mà mình muốn đi và đi trong bao lâu, nói chung là mình cũng đã có một cái kế hoạch nó cũng tương đối là rõ ràng rồi đó bạn. Ờ, chờ chỉ chờ đi rồi vừa cũng như là, ờ, đưa ra được cái lịch trình đi cụ thể sao cho nó phù hợp để mà vừa có thể là nghỉ dưỡng mà cũng có thể là, à, vừa có cái thời gian cho mình khám phá.
Wow! Cũng khá được đấy. Ừm, h Hợp lý. Chính xác đó. Ừm, mình hiểu. Nghe như vậy là cũng khá là tốt đấy. Tại vì mình thấy là bạn là cái mặc dù là cho một cái chuyến đi chơi thôi nhưng mà bạn cũng có những cái dự trù, cũng có cái tính toán cũng như là kế hoạch trước hết như thế rồi. Thì bây giờ là kể cả khi mà bạn có đi ấy, thì cái việc mà bạn du lịch thì nó cũng rất là thoải mái, tại vì bây giờ cái gì nó cũng chuẩn bị, nó cũng được, gọi là, đo đạc các thứ kỹ để mà cũng không phải nghĩ lúc đến đấy là phải xem đi đâu hay là ăn gì nữa. Mình thấy đây là những điểm khá là tốt. À, nhưng mà mình muốn hỏi một chút này, trong cái quá trình, gọi là, đi du lịch 3 ngày 3 đêm như thế đi, thì không biết ấy, là cái thời gian mà bạn đi thì nó có bị, gọi là, quá gấp không? Ví dụ như là bạn đang phải ở một cái chỗ này, mà bạn lại phải phải di chuyển ra một cái chỗ khác để có thể đổi nổi khách sạn ấy?
Ừm. Ờm, ừm, nói về chuyện đó thì với mình thì, ờ, cũng không có gặp phải cái vấn đề đó. Tại vì, ờ, với bản thân mình á, thì khi mà mình đi du lịch á là mình chỉ ở cái khu vực đó thôi, nên là, ờ, mình gọi như là mình đã có hết những cái cái kế hoạch rõ ràng ở cái khu vực đó. Ví dụ như, ừ, là đi tới Đà Lạt du lịch đi, thì chỉ tham quan rồi khám phá ở xung quanh Đà Lạt thôi, đấy, chứ hông có kiểu là, ừ, ờ, trong 3 ngày đó mà, ừ, vừa ở Đà Lạt xong rồi, ờ, lại phải chạy về Lâm Đồng hay là về Đồng Nai để để tham quan, khám phá những chỗ khác thì hông. Đấy, đúng rồi.
Ừm, vậy thì tốt rồi. Ừm, hợp lý. <laughs> Cũng khá là vất. Ừm, vậy thì tốt quá. Thế là coi như là cũng tiết kiệm được cái thời gian cũng như là những cái chi phí di chuyển đi lại luôn. Nếu mà chỉ tập trung khám phá một chỗ như thế thì nó cũng rất là tiện. Mình muốn hỏi một chút này, là không biết là trong cái quá trình, gọi lên kế hoạch này, liệu bạn có hỏi ý kiến của bạn gái bạn xem là, kiểu, cô ấy có, gọi là, kiểu, có những cái, gọi là, mong muốn hoặc là có những cái đề xuất gì cho cái chuyến đi này không?
Đúng rồi. Ừm, thì thực sự là phải có chớ. Nói chung là mình cũng phải bàn với bạn gái mình về cả cái lịch trình nè, những cái điểm tham quan, rồi cũng như là cái thời gian mà tham quan từng địa điểm chẳng hạn cụ thể nữa. Để chi, để mà có thể là mình biết là những cái điểm mà cô ấy mong muốn đi tới. Đấy, nên là mình cũng sẽ, gọi là, ưu tiên sắp xếp những cái lịch những cái địa điểm mà cô ấy mong muốn đi tới để mà khám phá. Nhưng mà xung quanh đó thì, ờ, cũng sẽ, gọi là, cũng sẽ đưa ra những cái địa điểm mà, kiểu như là, bản thân mình muốn đi. Đó, rồi sau đó sẽ cả hai cùng bàn bạc. Đó, cho cả hai đều có, gọi là, ờ, hiểu cái lịch trình và mong muốn như thế nào cũng như là cân đối sao cho nó phù hợp đó bạn.
Ừm. À, vậy thì tốt quá. Thế là cũng đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng rồi và lại cũng tham khảo ý kiến của nhau nữa. Thì mình thấy ở đây ấy, những cái thứ mà bạn làm, ờ, trước tiên đi, về cái bước chuẩn bị và lên kế hoạch, nó đã là một cái điều rất là tốt rồi. Nhưng mà nghe như bạn nói thôi, trong cái quá trình đấy, gọi là, 3 ngày 3 đêm, mình nghĩ là với cái trường hợp này, để có thể mà cân bằng giữa cái việc nghỉ ngơi và cái lịch khám phá ấy, nó hoàn toàn có thể là thực hiện được. Ví dụ đi, với là lịch trình như thế thì chắc chắn ấy, là mấy cái việc, gọi là, di chuyển đi lại đi, thì nó cũng phải ít nhất ấy là mất vài tiếng rồi. Thì bên cạnh đấy, bạn có thể xen kẽ cái lịch của bạn một chút. Đó có thể là trong 3 ngày và 3 đêm đấy, thì có thể là 2 ngày dành ra để khám phá, 1 ngày để dành ra nghỉ ngơi hoặc là ngược lại. Đó, thì như thế, thì cái lịch nó cũng vừa xen kẽ, các bạn cũng vừa đi khám phá được rất là nhiều nơi. Tại vì đã gọi là đi du lịch rồi mà, đúng không? Đi sang một nơi như thế, cái việc, gọi là, đi chụp ảnh, đi tham quan những cái nơi mới, chơi những cái điều thú vị, nó cũng làm cái điều rất là cần thiết. Chứ bây giờ là lúc nào cũng nghỉ ngơi ở nhà thì nó cũng rất là chán, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đấy nha, đôi khi là đi chơi nhiều ấy, thì cũng rất là mệt sức, gọi là, tốn mà, gọi là, đi như thế thì làm gì có ai mà không mệt đâu. Thì bằng cái việc mà gọi là, xen kẽ những cái khoảng nghỉ, có thể là 1 ngày dành ra đi cho việc nghỉ thôi, hoặc là xen kẽ đi một lúc này, đi 1 buổi xong rồi, gọi là, về nghỉ 1 buổi thôi. Thì việc như đấy nó giúp bạn, gọi là, cân bằng với nhu cầu của cả hai mà cũng không có bị tốn sức quá là nhiều trong cái việc đi du lịch này.
Đúng rồi. À! Ừm. À! Đúng rồi. À! Đúng rồi. Đúng rồi luôn. Ừm. Đúng rồi. À! Ừm. Rồi mình hiểu, có nghĩa là thay vì cái việc là phải đưa ra một cái lịch trình cho cả một ngày phải làm cái gì, làm cái gì, thì mình có thể là, kiểu như là, linh động ở cái việc là, ờ, luân phiên giữa cái việc là 1 ngày nghỉ ngơi và 1 ngày đi khám phá, đúng hông? Còn hông hôi là có thể là đơn giản hơn nữa đó chính là cái việc là, ừ, 1 buổi nghỉ còn 1 buổi đi khám phá. Ưm, cái cách này hay nha, thì cái cách này nó vừa giúp cho mình có cái thời gian khám phá và vẫn đảm bảo được cái việc nghỉ ngơi cho bạn gái của mình. Đấy thì điều này nó là một cái hướng nhanh rất là rất là mới và chắc chắn á là mình sẽ phải tham khảo cái, gọi là, à, cái cách sắp xếp như thế này để mà có thể là có một cái chuyến đi, vừa có cái thời gian để mà, gọi là, ờ, nghỉ ngơi, g nhưng mà cũng có cái thời gian để mà khám phá những cái điểm mà mình mong muốn nữa, rồi mình còn có cần phải, gọi là, lưu ý thêm điểm nào nữa hông bạn?
Đúng rồi đấy. Ừm, chính xác này. Tốt quá này! À, với cả bên cạnh này đi, thì mặc dù á là mình biết là bạn cũng sẽ có cái ngày để, gọi là, nghỉ ngơi, cân bằng cho cái cơ thể nó được thư giãn ra một chút. Nhưng mà bạn biết không, đôi khi là những cái ngày nghỉ ngơi ấy, nó cũng không phải là những cái ngày chán nản hay là buồn bã đâu. Trong cái quá trình mà bạn, gọi là, hồi phục, bạn lấy lại sức khỏe tiếp tục chơi ấy, bạn hoàn toàn có thể chọn một số những cái hoạt động nhẹ nhàng khác. Ví dụ ấy như là, kiểu, đi ra bãi biển, có thể là không bơi đâu, nhưng mà cũng thể, gọi là, ngắm nhìn cái phong cảnh này, chụp những cái bức hình, tại vì, gọi là, b bãi biển thì, gọi là, cái phong cảnh nó cũng rất là đẹp, nhiều khi là ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, đấy cũng là những cái điều rất là thú vị. Với cả bên cạnh đấy đi, trong những cái ngày mà các bạn nghỉ ngơi, hoạt động nhẹ nhàng một chút thì có thể, gọi là, đi đến đâu một cái bữa, gọi là, một cái nhà hàng này, ăn với nhau một cái bữa rất là sang trọng, hoặc là đôi khi là đổi gió một chút, ăn những cái món, gọi là, nó bình dân, nó hơi hoang dã nhưng mà nó, gọi là, có rất là, kiểu, gắn liền với cái phía chỗ địa phương mà bạn đi du lịch ấy, thì đấy cũng là những cái điều rất là hay. Kể cả trong những cái khoảng thời gian là bạn nghỉ ngơi đi, bạn vẫn có thể khám phá những cái nét đẹp ẩm thực cũng như là cái phong cảnh của nơi đ mà bạn du lịch mà.
Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi ha, ưm, tại từ trước tới giờ thì mình chỉ nghĩ là khám phá là khám phá địa điểm hoặc là, kiểu như là, những cái gì mới lạ mà ở quê mình hông có, mình cũng quên béng đi mất là cái chuyện là mình có thể là khám phá ẩm lực, cũng như là những cái văn hóa ở cái khu vực đó nữa mà. Đúng thật sự mà nói thì mình đã quên mất đi cái chuyện này, để mình sẽ, gọi là, mình sẽ đưa ra một cái danh sách cũng như là một cái lịch trình cụ thể hơn, khi mà mình khám phá những cái điểm ăn uống nè, cũng như là cái những cái địa điểm du lịch mà nó, gọi là, à, nó gần với cái khu vực mà mình ở trọ chẳng hạn, đúng hông nè? Đấy, thì nó vẫn nó giúp cho mình là có cái thời gian, gọi là, ờ, tận dụng cả hai cái quỹ thời gian này sao cho nó hợp lý nhất, cách này nó rất là hay luôn á bạn.
Tuyệt vời quá. Đúng rồi đấy! Ưm, vậy thì tốt quá rồi nè. Và bên cạnh đấy nha, mặc dù mình cũng biết ấy, gọi là 3 ngày 3 đêm đi thì nó cũng cho bạn một cái kỳ nghỉ nó cũng tương đối là trọn vẹn rồi. Nhưng mà đôi khi bây giờ ấy, có rất là nhiều người họ khi là họ đã xác định là đi du lịch, thì họ cũng mong muốn một cái điều đấy là lúc nào cũng có thể đi được tất cả những cái địa điểm nổi tiếng, khám phá được những cái khu vực xung quanh cái địa điểm mà bạn đi du lịch đi, nhưng mà đôi khi á, cái việc đấy nó có thể rất là mất thời gian và tốn sức nữa. Thế nên là trong cái quá trình mà bạn đi du lịch với bạn gái này, mình cũng rất là mong ấy, bạn có thể xem xét rất là kỹ lưỡng, đâu là những cái địa điểm nó thật sự là quan trọng và nó cần thiết, bắt buộc phải đi trong chuyến đi này, thì bạn có thể ưu tiên đi những cái như thế trước. Và đôi khi á, có những cái yếu tố nó rất là bất ngờ, có thể là có những cái vấn đề nó trục trặc ở trong những cái khu tham quan này, hoặc là do về cái lý do thời tiết nó khách quan, khiến cho bạn không thể đi tham quan được những cái lịch địa điểm du lịch mà bạn đã, gọi là, lên kế hoạch từ trước đi, thì mình cũng rất là mong ấy, bạn có thêm một cái, gọi là, cái kế hoạch dự phòng. Dự phòng ở đây là gì? Nó có thể, gọi là, bổ sung thêm một số những cái địa điểm an toàn. Ví dụ như là tham quan một cái bảo tàng, hoặc là những cái địa điểm gì đấy nó ở trong nhà mà ngay trong cái khu khu du lịch của bạn ấy. Thì như thế đấy cũng là một cái lựa chọn nó rất là may, đôi khi là thời tiết nó quá là mưa bão như nào đấy, nó khó cho cái việc, gọi là, di chuyển với đi lại đi, thì bạn vẫn có thể tiếp tục khám phá những cái địa điểm ở trong nhà như thế, thì nó cũng vừa giúp cho bạn ấy có một cái lịch trình nó, gọi là, trọn vẹn và cũng bớt đi cái cảm giác nào ấy, mà cái kiểu nó hụt hẫng khi mà không đi được những cái địa điểm mà bạn mong muốn ấy.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. À. Ừm. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, cái việc mà bạn chia sẻ là đi du lịch nó kiểu như là, ừm, có cái cái chọn lọc làm sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh mình, đúng hông? Cách này nó khá hay chứ. Thì thực sự là mình nói đúng là như bạn bạn bạn chia sẻ đó, là mình cũng nghĩ và bạn gái mình cũng nghĩ đến những cái, gọi là, những cái địa điểm n nổi tiếng, và cả hai thì đang muốn tham quan ở những cái khu vực đó để có những cái trải nghiệm ở khu vực đó. Nhưng mà thực sự mà nói, đúng là nếu như mà nó không phù hợp thì mình cũng có thể là mình sẽ thay đổi cái lịch trình sao cho nó phù hợp, để mà có thể là đảm bảo cho, ờ, nhu cầu của cả hai thì nó cũng sẽ được đáp ứng một cách nó tốt hơn. Vẫn sẽ được đi du lịch, mình bạn gái mình vẫn sẽ được, gọi là, nghỉ ngơi rồi, ờ, bồi dưỡng, còn mình thì cũng sẽ có cái thời gian để mà khám phá. Có thể là không phải là khám phá những cái địa điểm nổi tiếng, nhưng mà khám phá về văn hóa hay là những cái địa điểm lịch sử thì nó cũng là một cái cách để mà khám phá mà, đúng hông nè? Đấy, mình chắc chắn là mình sẽ phải cân nhắc cái điểm này, để mà có thể là, ờ, có một cái chuyến đi nó thật là vui vẻ và nó cũng mang lại một cái, ờ, sức khỏe, một cái tinh thần nó tốt hơn sau khi đã được hồi phục. Cảm ơn những cái lời khuyên nó rất hữu ích đến từ bạn nha, mình sẽ áp dụng trong cái chuyến đi tới của mình và bạn gái mình.
Đúng rồi đấy. Chính xác đấy. Đúng rồi đó. Ừm, không có gì này. Mình rất là mong á bạn có thể áp dụng những cái lời khuyên đấy để có một cái chuyến đi nó thật là hoàn hảo và tốt đẹp nha. Chúc bạn rất là nhiều may mắn nè!
Ờ. Ô kê, bye bye bạn nha!